Oye, mira, te platico un poquito. Este, más como para desahogarme, porque me siento un poquito frustrado, y si me puedes dar alguna recomendación, bienvenida. Este, tengo yo un proyecto educativo, que es un proyecto, mm, disruptivo. Es decir, eh, es algo que nunca antes se había puesto en marcha, y que puede ser una gran transformación, en la cuestión de la educación. Entonces, eh, tengo ya bueno, desarrollando el modelo de educativo,
Claro. Ujú. Ajá. Ujú.
15 años, invertidos en en trap probar, eh, hacer propuestas, etcétera. Pero, mi meta era ya lanzarlo, este, operativamente, en este enero. Por cuestiones de ajenas a a mí, se retrasó un poquito. Pero es tiempo ya, de formar un equipo.
Guau. Si. Ujú. Ya veo.
Y y entonces, este, pues yo quisiera, a lo mejor, si no comienzo en enero, podría comenzar en febrero, ya a realizar algunas tareas. Y y quisiera, este, eh, encontrar, al a O sea, a través de de Charlarlo contigo, este, cómo podría ser, eh, que yo forme un equipo, y lo lidere, para comenzar esta empresa con éxito, ¿no?
Ujú. Mm, ya veo. Pues, es algo bastante admirable, eh, lo que estás haciendo. Eh, de hecho bueno, ver que son 15 años de planeación, es una cantidad enorme de tiempo. Estoy, eh Me parece algo increíble. Eh, y quisiera hacerte algunas preguntas, para saber qué es lo que tienes planeado. ¿Cuántas personas, pretendes incluir en tu grupo? ¿Qué roles te gustaría, eh, crees que vas a necesitar cubrir?
Claro, claro. Mira, eh, básicamente, eh, en el equipo tengo 3 perfiles, uno es, eh, sería el experto en el producto, que en este caso sería yo, que ya he validado muchas de las hipótesis y procesos que yo tengo, sería como el el encargado, ¿no? Quiero otra persona que esté especializada en la cuestión del del, eh, la el mercadeo, las ventas, la promoción, etcétera, que, este, sería la encargada de de ponernos en contacto con los posibles clientes potenciales y generar estrategias para poder ofrecer el producto y y, este, digamos que, eh, atraer a personas, ¿no?
Ujú. Claro. Sí, claro.
Y y, por último, una persona que esté encargada de la cuestión administrativa, que sería la que se encargaría de de obtener los recursos, administrarlos y generar ya estrategias de de, mm, pues, eh.
Okey. Como de producción y así, ¿no?
Sí, pero para obtener, eh, un ingreso, manejar esos ingresos, hacer los los pagos, las compras, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en concreto, serían por lo menos otras 2 personas. Si pudiera ser, a lo mejor, unas, eh, 2 por área, seríamos 6 personas, sería un equipo de 5, eh, y yo.
Ujú. Además de que. Eh, co claro, vaya, este, es un equipo compacto, me es un empren me dices que es algo respecto a educación, me me decías. Y y como siendo de educación, entonces, ¿sería presencial? ¿Es en un espacio en particular o van a hacerlo de manera remota o van a van a hacerlo de forma híbrida? ¿Cuántos cuál es el modelo que piensas adoptar?
Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, por lo pronto, la la cuestión sería más presencial, es decir, este, el mismo modelo, que es un modelo personalizado, requiere mucho contacto, mm, directo con las personas. Eh, justamente uno de los pilares que que tiene el nuevo modelo es la la interacción entre las personas, la la formación de comunidades de trabajo, que podría ser, este, em digamos que el el eje de toda la la el modelo, y y bueno, por congruencia, pues mi equipo tiene que estar aquí presente y tener esa interacción entre las personas ¿no? Entonces, sería presencial. Obviamente, conforme el proyecto vaya creciendo, va a poder, este, ir eh teniendo personal en otras ciudades o en otros lugares, ya podríamos trabajar remotamente. Pero por lo pronto sería como que un equipo que tendría que estar aquí conmigo acompañándome, ¿no?
Ujú. Sí, claro. Ajá. Ajá. Claro. Sí, dentro de de tu propio espacio, claro. Ah, pues e es un proyecto bastante ambicioso, ¿tienes es algún plazo para empezar a alcanzar tus primeros resultados?
Ujú. Ujú. Bueno, este, sí, como te decía, el lanzamiento yo tenía pensado hacerlo en enero. Este, todo este año he estado haciendo preparativos, pero por un retraso que tuve por ahí por una cuestión de salud, este, bueno, eh, lo voy a plantear para febrero, quizá marzo, digamos que el lanzamiento. Y, este, irnos, eh, preparando para que, eh, empatemos con el siguiente curso ed educativo, que sería en en j agosto, cuando comenzaría. Entonces, el equipo comenzaría a trabajar desde febrero para poder tener ya, digamos, los primeros, eh, prospectos arrancando ya con su proceso educativo en a partir de de agosto, más o menos.
Ujú. Sí. Ujú. Mm, ya veo. Entonces, por lo que me estás diciendo, están ahorita haciendo los trabajos y los preparativos para poder empezar el siguiente ciclo escolar, por decir algo.
Sí, exactamente. El problema que tenemos nosotros, y y bueno, es algo que hay que solucionar desde el punto de vista de la mercadotecnia, de las ventas, es que, eh, todo mundo sabe que la educación digo, tengo 15 años, eh, hablando del tema, este, la educación que tenemos ahorita fue muy buena durante su su, eh, mucho tiempo, pero ya no está siendo suficiente para darles a los jóvenes, digamos que una unas expectativas de de obtener un ingreso a la salida de su de su carrera. Este, entonces, esa esa falta de pertinencia de los programas educativos es un problema que todos entendemos, vivimos, tenemos a alguien que terminó su carrera y no halla trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, todos tenemos el dolor de ese problema y lo entendemos y lo conocemos, pero también tenemos la inercia de de no aceptar algo que no esté validado por las instancias educativas, ¿no? Entonces, los papás dicen: "Sí, es muy bueno, pero no tiene validez oficial, mejor me voy a donde ya estoy". Entonces, esa resistencia habría que buscar, eh, hacer mucho trabajo de de, digamos, de, em sí, de mercadeo, de convi convencimiento de los de pioneros para que puedan ser ellos los que fueran punta de lanza y que conocieran, y por eso es, digamos, que la parte más más, eh, difícil, y hay que, a través de mucho contacto con los posibles clientes, este, lograr, por lo menos, tener una una base para comenzar con el trabajo.
Ujú. Ajá. Ajá. Ujú. Carrera, ajá. Sí, sí, claro. Si. De mercadeo. Ujú. Si. Sí, claro. Bueno, eh, por lo que estoy viendo, es un proyecto bastante ambicioso y además tienes el, como acabas de mencionar, tienes la el el handicap de que te estás enfrentando a un modelo anterior y a la desconfianza que genera, em, enfrentarte a un modelo nuevo. O bueno, el, eso es la las los clientes tienen esa desconfianza. Entonces eh, una buena aproximación a a este problema es, eh, generar, primero que nada, una una meta bien establecida a corto plazo, eh.
Ujú. Ujú. Si. Claro.
Y, no estoy seguro de de de pensar en en un plazo tan corto como semanal, pero podrías empezar con un programa piloto y hacer, este, reportes reportes mensuales del progreso. Ya sea internamente o ya sea justo a los a los clientes objetivo, ¿no? eh
Ujú.
una una retroalimentación así de constante como fuese, eh, no sé. Se me ocurre un curso de verano o un curso de preparación para tal o cual, este, eh, situación, educación financiera, tal vez es al eh, ideas al aire. Eh, siempre tienen una retroalimentación positiva entre los clientes cuando se usa, eh, pues justo un reporte cada tanto. Eh, sobre todo cuando son programas piloto. Este, verlo
Ujú. Claro.
cuando los clientes ven en dónde se encuentran y ven en dónde estaban, pues les es más fácil hacer est hacerse de una idea positiva de de un de un proyecto así ¿no? Ah
Claro.
y para esto, pues, necesitas también crear, eh, canales de comunicación entre tus 3 áreas que me estabas diciendo, tú que eres el experto de producto, eh, y la la que se le va a dedicar a administrar sobre todo van a ser, eh, el canal con las otras 2 personas que tienen que se encuentran dentro del área de.
Ujú.
De, ¿cómo se dice? Sí, sí de, del mercadeo justamente, ah
De mercadotecnia, ujú, de mercadeo. Ujú.
haciendo haciendo esto, pues, vas a pues vas a poder tener, como un una maquinaria bien bien engranada bien bien aceitada para trabajar con
Ujú.
con con las personas. Eh, de no te pregunté, ¿tu objetivo público objetivo son jóvenes son son adultos jóvenes, son niños?
Bueno, este, el trabajo que que desempeñamos ahorita nos determinó que el, l la las personas a las que les vamos a a proponer son 2 dos, los jóvenes, en concreto, los que quieren ser, eh, los estudiantes, y los papás de los jóvenes, que son los decisores en muchos casos. Entonces, trabajar en esos dos. Y y estoy de acuerdo con lo que me planteas, fíjate, en ponernos metas semanales para poder avanzar con el equipo y establecer con eso, este, una retroalimentación continua que nos puede ir dando, eh, información que puede servir para entender si si vamos por buen camino o no.
Ujú. Claro. Claro, sí, teniendo eso ya bien dominado van a generar esa confianza que necesitan, tanto entre ustedes como con su cartera de clientes, y eso va a dar como resultado que, avance de manera más suave, eh, este proyecto que llevas, que de nuevo es algo bastante, bastante ambicioso y algo que la verdad, sea dicha sería muy bueno de ver que que se vea realizado, ¿sabes?
Ujú. Sí, sí, sí, este, te digo, no no me queda duda de que es algo que se necesita, sin embargo, digamos que como, eh, los cohetes que despegan necesitan mucha energía, el romper la la inercia de lo tradicional va a ser el reto, pero creo que sí un equipo bien bien aceitado, como dijiste, puede puede lograrlo, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí, sí, por supuesto. Ah, e estoy bastante mm, seguro de que si tienen una una buena comunicación entre ustedes van a poder llegar muy lejos. Más todavía si si si hacen e este este programa de retroalimentación. Eh
Sí, claro. Sí, sí, sí, no, pues, creo que eso va a ser esencial. Te agradezco mucho por haberme escuchado. Creo que encontré, este, digamos que el camino de para de a la vía. Y, este, espero que pronto podamos ya estar, eh, teniendo algún resultado y y paulatinamente llegar a a la meta, ¿no?
semanal, digámoslo. Ujú. Pues muchas felicidades por por su proyecto. Espero que, con esas estrategias logren llegar a buen término.
Bueno, muchas gracias.
Suerte.